Allora è un pochino un misto di tutto, cioè hai veramente centrato il punto. Uhm, io innanzitutto sulla questione relazioni sono un po' chiusa, uhm, perché, uhm, molto spesso mi è capitato che quando mi trovavo a sfogarmi e poi uno è ovvio che si sfoga nei momenti in cui, uhm, vanno male le cose, non cioè quando vanno bene ne parli, ma non tanto. E mi sono ritrovata tante volte a, uhm, o a sentire banalizzazioni o comunque mi dà fastidio che persone che non sanno tutto, uhm, a volte anche in buona fede possano permettersi di dare giudizi. E comunque a me non piace tanto parlare, cioè di me, dei miei problemi e delle mie situazioni personali no non mi piace, cioè riesco a conversare tanto, però non mi piace andare nel personale in generale, pure con i miei amici. Uhm mhmm s su alcune cose ovviamente, altrimenti non avrei rapporti di amicizia. Uhm
Mh. Immaginavo. Mh. Certo. Mh mh. Okay. Mh-mh. Okay. Certo. No certo, vabbè del tutto normale comunque. Ma finora per gestire magari questi momenti, hai provato a fare qualcosa, magari per distrarti, oppure ti sei magari concentrata a vivere le emozioni e le sensazioni che provi come la malinconia?
E Allora, uhm, diciamo che all'inizio, uhm, mi sono proprio fatta un bagno in questa sensazione, uhm, scrivevo costantemente a ChatGPT capendo co cosa potevo fare. Uhm, poi però ho provato a prenderla con più filosofia dicendo: "Non devo essere io a salvare nessuno, blah-blah-blah" Tutte le cose che che mi potresti dire vedi questo è anche un altro motivo per cui a volte sono reticente a parlare con le persone perché, uhm, mi vengono a dire banalizzano, cioè lo fanno troppo facile, nel senso, uhm, se racconto una storia d come l'ho raccontata a te mi dicono: "Eh, ma lascialo perdere, ma non ci si comporta così, il rispetto, ma che te ne frega?" Ma non è così facile ovviamente. Uhm
Mh. No certo, quasi 1 anno di relazione poi direi se fosse così semplice neanche lo direi.
No, ma un a è 1 anno e mezzo, perché noi siamo stati, uhm, insieme anche un po' prima. Uhm, poi c'è stato un paio di mesi in cui ci siamo, mhmm, persi i rapporti, ma perché non eravamo ancora pronti a stare insieme, non so se mi spiego, e poi ci siamo ritrovati, ma per caso praticamente. Uhm, quindi è molto di più. Uhm, ehm, e poi vabbè, l'altro motivo, ritornando al discorso di prima, per cui non mi sfogo è che effettivamente, uhm, al momento non ho al mio fianco amiche, mhmm, nemmeno una o comunque, uhm, sono un po' più superficiali e sento che, uhm, non mi capiscono, uhm, queste persone che ho attorno al momento, come vorrei per determinati argomenti. Cioè ci sto bene insieme, ma, uhm, non sul mio stesso piano emotivo e e di analisi, non so se mi spiego.
Okay. Mh-mh. Okay.